О, ну, мне было, наверное, лет 12. Мне кажется, примерно лет 12. И вот кто-то из моих сестёр принёс диск, э. У нас был такой ещё старый компьютер, и мы все вместе уселись смотреть эту мелодраму. Это была вообще очень классное время. И он
Мгм. Мгм. И какое было первое впечатление у тебя?
Прекрасный, но он и тогда мне понравился. И сейчас, когда я его пересматриваю, он мне нравится каждый раз всё так же сильно. И сейчас уже я как бы разбираю его там Я смотрю уже на образы, э, актёров, как они одеты, какая у них одежда. Я уже больше обращаю внимание на Нью-Йорк, в котором всё снималось. Это всё, что я люблю. И в общем, класс.
Мгм. То есть сейчас уже больше внимания на детали какие-то, да, а не на сам сюжет.
<chuckles> Ну, наверно, потому что сам сюжет уже достаточно знаком, раз я пересматриваю этот фильм. Да.
Наизусть уже, наверно, знаешь все цитаты, фразы.
<chuckles> Да, но при при том, что, э, я его смотрела всегда с дублированным переводом, и вот несколько лет назад я стала его смотреть на английском, думаю: "Ну, во-первых, я хорошо уже знаю сюжет, я уже знаю, кто что там говорит на память". И так как я как бы стараюсь, э, немножечко развивать свой английский, то я думаю, буду смотреть на английском, чтобы прочувствовать вообще, как это актёры сыграли на самом деле. Потому что, м, знаешь, иногда, когда смотришь с переводом, ты, э, как будто бы актёр другой, по-другому играет, он как будто бы ярче или, наоборот, какой-то другой. А хотелось вот посмотреть в оригинале.
Мгм. Мгм. В оригинале да. Ну да.

Так, ну тогда скажи, эм, э, что ты любишь, э, дь кушать во время фильма или, м, нет, не должно быть чи ничего съедобного?
Ой, ну это запрещённый вопрос. Как можно такое спрашивать? <laughs> Конечно, я люблю кушать во время еды, но тут всё зависит от настроения. Было бы хорошо, например, какой-то тортик с чайком попить, чёрный чай такой горячий с лимоном.
<laughs> То есть сладкое в основном?
М, но вот почему-то сейчас мне пришло в голову сладкое, да. И, допустим, кусочек "Медовика", либо "Наполеона", либо какая-то тарталеточка. Я бы с удовольствием съела какой-то эклерчик. Вот что-то такое под фильм отлично бы подошло. Но я, бывает такое, что хочется что-то солёненького, тогда бы я, наверно, съела, не знаю, може б чипсы, либо, допустим, какой-то. Тоже зависит от настроения. Бывает, если это какой-то зимний такой или такой холодный вечер, наверно, мне бы захотелось какой-то такой плотный салат, какой-то "Селёдочку под шубой" с чёрным хлебом, что-то такое. Ой, зачем ты спросила? А теперь я хочу есть.
Мгм. <laughs> Н-да. А попкорн любишь?
<laughs> Да, карамельный люблю. Тоже было бы хорошо. Да, согласна. Но здесь
Мгм. А как вот насчёт просмотра фильма в кинотеатре? Или тебе ближе, э, домашний просмотр?
Ну, ты знаешь, это разные вещи для меня. Кинотеатр, э, поход в кино- это классно, но это другое. Это как будто бы такой, какое-то развлечение, мероприятие, куда мы там собираемся с мужем или с друзьями, то есть мы там поехали, это какая какой-то шум, это должен быть какой-то такой классный фильм, э, чтобы вот как бы так, м, это было, чтобы такой да, м, м, да. Э, а, дома это более такой какой-то уютный просмотр. Но вот в кинотеатре мне не нравится, что там очень громко и всегда после фильма у меня болит голова, потому что там в зале сидит, там, не знаю, скока, 100 человек, и хочется побыстрее выйти и подышать свежим воздухом. А дома всё-таки как-то спокойней.
Мгм. То есть больше про атмосферу, да, про, м, такое вот время, проведённое вместе. Мгм. Ну да. Ой, слушай, ну очень интересный был рассказ. Спасибо тебе за этот фильм, за то, как ты о нём рассказала. Надеюсь, э, ф ты его снова опять посмотришь каким-то осенним вечером <laughs> с чашечкой г чая или кофе, с тарталеткой. Ой, с
<laughs> Слушай. <chuckles> Да сегодня. <laughs> Спасибо, что ты спросила, потому что реально я теперь просто хочу его сегодня посмотреть, и это мой план на вечер, я больше ничего не хочу знать. <laughs> В общем, рада была пообщаться. Спасибо.
Ну круто. Успехов. Да, я тоже.